จริง ๆ ก็แบบเหมือนมี เคยวิ่ง แต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็น กีฬาที่ต้องใช้สมาธิ แล้วก็เล่นคนเดียวค่ะ ก็รู้สึกว่าเหมือนต้องใช้ความอดทนเยอะมากเลย ก็เลยแบบว่าเหมือนมีครั้งหนึ่งน่ะค่ะ ก็แบบว่าเล่นเทนนิส รู้สึกว่า ไม่เหนื่อยเท่าแบดนะ ใช่ เราคิดว่าแบดน่ะ อ่า คิดว่าเทนนิสเหนื่อยกว่า แต่จริง ๆ น่ะคะแบดมินตันเหนื่อยกว่ามาก ลองไปเล่นไหมคะ? มันเหมือน ใช่ รู้สึกว่า แบบแบดมันจะใช้ความเร็วเนาะ เป็นกีฬาที่แบบเร็วมาก ๆ เลย แต่ว่าเทนนิสน่ะค่ะแบบสบายกว่า ก็รู้สึกว่า เอ่อ ก็มีเทนนิสค่ะ แล้วก็ปิงปองก็เป็นกีเล กีฬาที่แบบว่าเหมือนใช้แร็กเกตน่ะค่ะ ทางนั้นล่ะคะแบบว่าชอบกีฬาแบบ ไหน? อืม
อืม ใช่ ครับ อืม อืม อ๋อ ช ใช่ เล่น ๆ ครับ ใช่ ครับ ใช่ อืม โอ้ โอ้โฮ เอาจริง ๆ ต้อง ต้องบอกว่าเป็นสายแร็กเกตเหมือนกันเลยครับ ก็จริง ใช่ ใช่ แล้วก็อย่างปิงปองเนี่ย ก็คือสมัยเด็ก ๆ เนี่ย ก็คือ คือชอบถึงขนาดว่าแบบต้องมีให้พ่อซื้อ ซื้อโต๊ะปิงปองมาที่ เล่นกันที่บ้าน ไรเงี้ยครับ แล้วก็เทนนิส เทนนิสก็เล่น แต่ว่าเทนนิสนี่คือ เพิ่งจะมาเล่นแบบตอนโตขึ้นมาหน่อย ก็เห็น เห็นด้วยเลยครับ ใช่ ใช่ คือเหมือนว่า ค แบดอะมันต้องเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะเร็ว เร็วกว่า แล้วก็ แล้วก็เราแบบเล่นในโรงยิม อะไรเงี้ย ลม บางทีลมมันก็ไม่ค่อยมี เนาะ แบ เรา
ใช่ เพราะว่ามัน ชอบ ค่ะ อือ ๆ อ๋อ โต๊ะ ปิงปอง อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ รู้สึกสบายนะ สบายกว่าแบด ค่ะ อืม เร็วมาก ๆ ใช่ ไม่เหมือนเทนนิสเนาะ เล่นที่ไหนก็ได้
ใช่ แต่ว่า แต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนก็จะลำบากหน่อย เพราะว่า ถ้าฝนตก ก็คือจบ ก็จะเล่นไม่ได้แล้ว ยกเว้นจะเป็นคอร์ตแบบที่มี แบบกันฝนได้ อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อืม ๆ แบบแบดเนาะ แบดมันก็เล่นที่แบบโรงยิม อยู่แล้วอะมันก็แบบ เอ่อ ไม่มีอะไรกระทบมันมากนอกจากอากาศร้อนที่ยิม
อือฮึ ใช่ครับ แล้วก็รู้สึกว่า จริง ๆ รู้ รู้สึกเหมือนกันไหมว่า เอ่อ แบดกับ เทนนิสแล้วเนี่ย เทียบกันกับ คือรู้สึกว่า เรา เอ่อ แบดเป็นกีฬาที่เราหาเพื่อนเล่นได้ง่ายกว่า ซึ่งเทน เทน เทนนิสนี่จะข้อเสียเลย คือที่ไม่ค่อยได้ตีเทนนิส ก็คือค่อนข้างที่จะหาคนเล่นด้วยยาก อะ
ค่ะ ก็จริงค่ะ อือ ๆ